Ya, kalau konser itu yang ditonton kemarin yang barusan itu, kebanjiran. <chuckles> Kemudian terus habis itu terpalnya bocor, habis itu hujan, habis itu alat-alatnya ked ditutup terpal, ih gitu deh pokoknya, itu kan berarti menarik banget. Bu ya kan di Indonesia, ya tapi di Indo. I iyes <giggles>
Heeh, iya, e OMG, benerkah? Hujan? Di sana? Oh. Padahal Korea, padahal itu kan konser Korea. Oh, konser Korea tapi Indonesia gitu ya? Oh, berarti nggak nggak nggak profesional dong.